जी, अभी हाल ही के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा इस समस्या से जूझ रही हूँ कि अ, मैं सुबह तो बहुत ज़्यादा अ, एनर्जी के साथ उठती हूँ कि आज मैं पूरा शेड्यूल फॉलो कर लूँगी, जो-जो मैंने रूटीन बनाया है और जो-जो सुबजेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं वो सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी। लेकिन अ, दिन होते-होते वो कहीं न कहीं जो ऊर्जा होती है वो, नीचे चली जाती है और बिल्कुल म मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। इस तरह की फीलिंग आने लग जाएगी फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मैं सही हो जाती हूँ और फिर से अपना काम करना चालू कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर से वैसे ही लगने लग जाता है, तो मैं उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपसे अ, जानना चाहती हूँ मैं क्या करूँ इस इसके लिए?
हुँ, हुँ। हुँ, मतलब पहले तो मतलब मैं कुछ चीज़ें और भी जानना चाहूँगा मतलब आपको पूरी सलाह देने से पहले। क्या आप मुझे ये भी बताएँगे कि मतलब ये जो मतलब आपकी ऊर्जा जो है वो अचानक घटती है या फिर धीरे-धीरे घटती है?
जी। उम, वैसे तो मुझे जैसे इतना तो मैंने नहीं अ, देखा कि अचानक हो रहा है या धीरे-धीरे हो रहा है। अ, बट अ, मतलब शायद धीरे-धीरे ही होता है, कि थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, अब नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और ऐसा ना अचा अपने आप ही हो जाता है। जैसे अगर मैं 1 घंटे के लिए बैठी हूँ, 1 घंटे में करीबन मैं 2 बार तो सोच ही लेती हूँ कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, अब बस मेरा मन हट गया, अब मैं मेरा शरीर टूट रहा है और उस टाइम मुझे हर फीलिंग आ जाती है, मेरा सर दर्द भी हो रहा है, मेरा ये भी हो रहा है, मेरा वो भी हो रहा है। तो फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ नहीं ऐसा नहीं है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए एग्ज़ैम है इस इसको अ, समझा के फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद फिर वही होता है कि नहीं लेट जाती हूँ जाके और थोड़ी देर फिर मैं लेट जाती हूँ और वो सोच के लेटती हूँ 5 मिनट के लिए लेटती हूँ, 10 मिनट के लिए, वो कब 1 घंटा, 2 घंटा हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो, वही मुझे लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा आलस भी फ़ील करती हूँ कि और फिर मैं अ, उम, चाय बनाती हूँ और चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं ठीक फ़ील करती हूँ, उसके जैसे ही मुझे लगता है कि चाय मिलती जाती है तो मैं ठीक रहती हूँ और जैसे ही चाय खत्म वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाती हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हम्म, समस्या की तो बात है। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब आप चाय पीने के बाद ऐसे लगता है कि थोड़ी कुछ शारीरिक समस्या भी है। मैं थोड़ा-सा और भी जानना चाहूँगा। जैसे आप ये बताइए जैसे कि ऐसे होता है जैसे आप सोके उठे उसके 2-3 घंटे के अंतराल में बिल्कुल आप थकावट महसूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब आप थोड़ा मतलब एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, ऊर्जावान मतलब महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा घटती जा रही है। आप मुझे बता पाएँगे मतलब किस समय कब और मतलब कैसे रहता है मतलब आपका जो ऊर्जा का स्तर है?
उ जी। जी, जैसे अ, मैंने बताया आपको कि थोड़ी देर में अ, घट जाती है फिर थोड़ी देर में बढ़ जाती है। तो अ, ऐसा मैं मतलब अ, कई दिनों से देख रही हूँ और ऐसा नहीं होता मेरे साथ कि अ, मतलब अ, ऊर्जा है तो मैं ऊर्जान्वित ही रहती हूँ पूरा टाइम और मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई कर रही हूँ या अ, ऐसा नहीं है कि अ, मेरे साथ घर पे ही ऐसा होता है। अगर मैं बाहर भी जाती हूँ अ, कुछ अपने मेरे दोस्त हैं उनके साथ अगर मैं अ, बाहर घूमने जा रही हूँ तो सब आराम से चल रहे हैं, आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं थोड़ी देर के बाद बोल रही हूँ अब बस अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तो सबने मुझे कई बार टोका भी है। तुम इतनी जल्दी कैसे थक जाती हो? क्या हुआ है तुम्हें? और खाना नहीं खाती हो क्या? चलती नहीं हो क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा झेलती हूँ। अब जैसे अगर मैं कल ही की बात बताऊँ आपको कल मैं बाहर गई थी 3-4 घंटे के लिए और मैं जब अ उम उम अ, घर आई हूँ मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द और मैंने अ, घर आते ही ये बोला अपने पापा को कि मुझे नहीं लगता कि मैं अ, आगे आने वाले दिनों में बाहर जा भी पाऊँगी। क्योंकि एक दिन जाने से मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई और मुझे अ, लगा ही नहीं कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी फ़ील होती है मेरे अंदर।
अच्छा। हुँ। हम्म। जैसे आज के समय में क्या हो गया है ना कि जो एनर्जी का चीज़ है, कि होता क्या है कि मतलब एक तो दिनचर्या वगैरह भी बहुत खराब रहती है। क्या आप मुझे मतलब थोड़ा-सा बता पाएँगे मतलब आपकी नींद हो गया, आप मतलब खाने-पीने की मतलब आदतें मतलब आपकी कैसी है? जिससे मैं थोड़ा जान सकूँ कि मैं मुझे आपको सलाह देने में और आसानी हो।
जी अ, जैसे अगर अ, ख़ाने-पीने की बात करें तो थोड़ा-सा मैं बहुत ज़्यादा उम, ना-नुकुर करती हूँ ख़ाने-पीने की चीज़ों में और अ, वेट अ, बढ़ ना जाए इससे मुझे बहुत ज़्यादा अ, तनाव रहता है। तो अभी मैंने अ, मतलब मैं अ, यूट्यूब में थोड़ा सर्च वग़ैरह भी करती रहती हूँ कि मुझे क्या ख़ाना चाहिए, क्या नहीं ख़ाना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब में ही देखा कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। तो अभी मैं अ, 16 घंटे की फास्टिंग अ, में अ, रहती हूँ ज़्यादा टाइम अ, पर मतलब 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे जो भी ख़ाना हो वो ख़ाती हूँ। तो ओ मुझे काफ़ी लोगों ने बोला इसकी वजह से तुम्हें हो रहा है इसकी वजह से। लेक़िन अम अ, मतलब जिस तरह से बताया सोशल मीडिया में मैं उसी चीज़ को उन्हीं अ, तरीकों को फॉलो करती हूँ जैसे 8 घंटे जो मैं ख़ाती हूँ उसमें अपना प्रोटीन का इंटेक वग़ैरह सब मैं बहुत अच्छे से अ अ, लेती हूँ। लेक़िन उम, मुझे समझ नहीं आया कि वो किस वजह से हो रहा है और लेक़िन हाँ ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है वो तो होती है लेक़िन जो 8 घंटे का टाइम होता है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे अ, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है ब्रेकफास्ट का। कभी-कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो कभी-कभी लंच स्किप हो जाता है उसमें।
हुँ। हुँ, हुँ। अ, मतलब, थोड़ा नींद के बारे में बताइए आप अपने।
जी, जी अ, नींद अगर मैं बोलूँ, तो अ, आजकल बहुत कम हो रखी है क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा अ, मुझे पढ़ना ज़्यादा होता है, तो रात में भी वही 11-12 बज जाता है और पढ़ते-पढ़ते ही और सुबह भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ 5:00 बजे तक उठ जाती हूँ, तो इतने ही घंटे की मैं नींद ले पा रही हूँ और दिन-भर मैं सोती नहीं हूँ फिर मेर मेरे अंदर रहता कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो इस चक्कर में मैं बैठी रहती हूँ भले उस टाइम मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो रही हो क्योंकि मैं फ़ोकस ही नहीं कर पाती क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अ, लेज़ी अ, फ़ील करती हूँ उस टाइम पे कि अ, मतलब, अगर मेरा स्टडी अ, वाला वीडियो चल भी रहा होता है, तो मेरा फ़ोकस ही नहीं हो पाता उस टाइम पे। तो न मैं काफ़ी मतलब, परेशान हो रखी हूँ इस चीज़ को लेके।
हुँ, हुँ। और मतलब, जैसे आप बता रहे हैं कि आप इतना परेशान हैं। जैसे आपने एक बार बताया था कि आप सुबह-सुबह चाय भी पीती हैं। तो आप कुछ बताएंगे मतलब, कि आप सुबह-सुबह मतलब, कैफ़ीन वगैरह मतलब, जैसे कॉफ़ी वगैरह तो नहीं लेते। तो मतलब, कुछ जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं 5:00 बजे, तो आप व्यायाम वगैरह भी करते हैं या फिर शाम को व्यायाम वगैरह कुछ आप करते हैं ऐसा?
उ जी। हुँ, जी। जी, जैसे अ, अगर मैं चाय और कॉफी की बात करूँ तो अ, सुबह मैं चाय लेती हूँ और 2 बार चाय लेती हूँ सुबह, उठते के साथ। और उम, फिर मेरी चाय अ, ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दिन में जब मुझे नींद आने लगती है तो मेरे पास वही ऑप्शन बचता है कि अ, चाय बना लेती हूँ, नहीं तो कभी ब्लैक कॉफी बना ली और बस मैं वो पीते-पीते पढ़ाई करती हूँ और जब तक चाय चलती है या कॉफी चलती है तब तक मेरी आँखें खुली रहती हैं, पढ़ती रहती हूँ। जैसे ही चाय खत्म या कॉफी खत्म हो जाती है मुझे फिर से नींद आने लग जाती है। और जैसे अगर व्यायाम की बात करूँ तो सुबह तो मैं व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करती हूँ लेकिन हाँ, शाम को मैं वॉक करने जाती हूँ और मतलब पूरा अ, टाइमर देखते हुए मैं 5 किलोमीटर की रोज़ शाम को वॉक करती हूँ।
हुँ, ये अ, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी मतलब समस्या क्या-क्या है। पहले तो मुझे आपको मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने जो अपनी समस्या बिल्कुल मुझे खुल के बताई, कभी-कभी होता है मतलब लोग हिचकिचाते हैं वो अपनी बातों को मतलब सहजता से नहीं बता पाते, लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्टता से और बिल्कुल सटीकता से आपकी जितनी भी समस्या है आपने मुझे बताई। अब चलिए थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मतलब किस मतलब आपको मतलब कौन-कौन-सी सलाह होंगी जो आपके जीवन में और काम आएँगी, जो आपकी समस्या है। देखिए, सबसे पहले तो ना अगर आप अपने मतलब जो आपका पोर्शन है और जो हाइड्रैशन है, उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे पोर्शन में क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपकी ऊर्जा कम रहती है, हमारा जो खाना होता है उसमें जो सबसे मतलब ऊर्जा का जो सबसे मेन स्रोत होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रट। तो अगर आप मतलब कुछ चीज़ें ऐसी खाएँ जिसमें ओट्स हो, दलिया हो, साबुत अनाज चुनें, तो ये सब जो आपके खाने हैं ये आपको ज़्यादा एनर्जी देंगे और साथ ही में मतलब जैसे आप अ, प्रोटीन लें, तो प्रोटीन आपको मतलब अ, दाल दाल हो गया, अंडे हो गया, नट्स हो गए तो इन सब में भी आपको प्रोटीन ही मिलेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि रात में आपने चने भिगा दिए और फिर जब आप क्या बोलते हैं अ, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी मतलब एक कटोरी में चने रखे हैं और आप अपनी टेबल पे बैठे हैं। साथ में पढ़ भी रहे हैं, थोड़े-बहुते खा लिए फिर पढ़ रहे हैं, बस ऐसे करके आप खाती भी रहिए और ये भी ध्यान रखिए कि आप मतलब पानी नियमित रूप से लें। पानी कम से कम दिन में 4 से 5 लिटर पिएँ आप।
जी। हुँ, जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। उ, जी।
और साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखिए जैसे आपने बताया कि पढ़ते हुए मतलब आपको बहुत थकवाट वग़ैरह होने लग जाती है। तब इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि मतलब जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, तो उस 1 घंटे की पढ़ाई में आपने क्या करा 2 से 5 मिनट के लिए मतलब आप उठे। आपने स्ट्रेचिंग करी या फिर आप टहले या फिर घर में किसी से बात कर ली या फिर किसी से मतलब फ़ोन पे आपने बात करी। तो इससे क्या होता है जो आपका दिमागी मतलब थका हुआ होता है तो वो भी एक बार में दोबारा जाग जाता है। उसे मतलब हल्का महसूस होता है और साथ ही में आप क्या करें मतलब आप कोशिश करें आप मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर धूप वग़ैरह आए। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अगर ऐसे में धूप आएगी, तो वो शरीर में और भी ऊर्जा आपको मतलब महसूस करवाएगी।
हुँ, हुँ। हुँ, जी। उ, जी। उ, जी। उ, जी।
और साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप मतलब पॉवर नेप भी ले सकते हैं, जिसे हम स्मार्ट विश्राम बोलते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे दोपहर में अगर मतलब आपको नींद नहीं आती है, लेकिन आप थके हुए महसूस होते हैं तो आप क्या करिए आप एक अलार्म लगाइए। अलार्म के अंदर अ, 10 से केवल 15 मिनट का मतलब कि क्या बोलते हैं बाद का अलार्म लगाइए। आप अलार्म लगाने के बाद आप सो जाइए और फिर 10 से 15 मिनट बाद आप उठ जाइए और उससे पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि अब मुझे उठने के बाद ये-ये काम करना है, फिर जब आप उठेंगे आपको बहुत ज़्यादा अ, ताजगी महसूस होगी और आप और भी ऊर्जावान तरीके से काम भी कर पाएँगे। और जो सबसे मतलब ज़रूरी बात है आप इस बात का ज़रू ज़रूर ध्यान रखें कि आप मतलब स्क्रीन जो है आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है उसे कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मतलब कि अ, लगभग हर 3 से 4 घंटे में केवल आप 20 से 30 मिनट ही स्क्रीन चला रहे हैं बस।
जी। हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ, जी।
जिससे आपका जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ही कम रहे और साथ में अपना मतलब काम को भी अगर हो सके आप उसे मतलब अ स
उ, जी। हुँ, जी।
व्यवस्थित करके रखें जिससे आपको अ आपके ऊपर तनाव वगैरह चीज़ें कम हों।
उ, जी। जी बिल्कुल मैं समझ गई आपकी पूरी बातों को और आपने बहुत ही अच्छे से मेरी समस्याएँ पहले तो सुनी और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे से सलाह दी। और मैं बिल्कुल आज से ही अपने जीवन में ये सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करूँगी और आपने जो भी चीज़ें मुझे बताई हैं, मैं उसका भरपूर ख़्याल रखूँगी। जैसे आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि मुझे पानी ज़्यादा पीना चाहिए 3 से 4 लीटर जो कि मैं बहुत कम पीती हूँ और मैं ज़रूर इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपका सलाह देने के लिए और आपको आपने अ, इतने अच्छे से मुझे जो समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, मैं भी आशा करता हूँ कि आप मतलब मेरी सलाह मानेंगी और मतलब आप जैसे नींद हो गया मतलब पोषण हो गया और पानी इन पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मतलब आपकी जो मतलब दिन-भर की जो ऊर्जा है, उसमें कुछ नया सुधार आएगा और आप आगे और भी अच्छे से काम कर पाएँगे।
जी। जी।